Стабильность или перемены, что ты выбираешь и почему?
Ну, я считаю, что, наверное, а, стабильность должна как-то немножко с переменами чередоваться. Потому что в моей жизни были периоды и стабильности, и перемен. И я не скажу, что вот именно стабильность всегда должна быть. Мне кажется, вт м, жизнь, чтобы была разнообразной, интересной и развивала тебя, всё-таки на нужно чередовать <chuckles> эти 2 состояния.
Мгм. Ну да, конечно, это, конечно, нужно. А слушай, а что из этого запомнилось сильнее? Стабильные моменты или прям вот перемены с какими-то резкими перепадами жизни?
Мгм. Ну, перемены, конечно, мне кажется, больше и ярче запоминаются, потому что на то они перемены, да? <chuckles> Когда, да, что-то
Ну понятное дело, да. Просто интересно, как ты вот, э, чувствуешь это. Мне кажется, есть люди, которые могут сказать, что стабильность мне вот интереснее была, например.
<chuckles> Стабильность была комфортнее, приятнее и, наверш наверно, менее стрессово, чем перемены. Но в моей, э, личной ситуации перемены- это была перемена ст места жительства, страны жительства, перемена, да, уход с работы, а, потом магистратуры немножко в другой области. И вот сейчас, э, работаю тоже уже счи немножко в другой области, но смежной. Но тем не менее. В общем, поменялось всё. <giggles> Поэтому можно рассказывать долго и
Ну да. Вот так вот резко, да? Мгм. Ну, давай, допустим, про уход с работы. Вот, э, я думаю, что
Ага.
людям часто очень как-то морально тяжело, вот, как-то вот разрешить себе уйти. Они привыкли, они там работают. Как ты с этим справилась?
Мгм. Да, у меня тоже были такие периоды, когда я работала. Но мне М, мгм. Ну я изначально скажу, что меня работа не всем устраивала, мне было скучновато, и мне хотелось, э, что-то чего-то другого, чего я не понимала. И я всегда думала о том, что надо что-то менять, но как-то непонятно. И вроде так всё: я же тут работаю, мне же платят, и вроде всё так комфортно, вроде бы, может быть, и не надо. <chuckles>
То есть близко, да, такое? Мгм. И как резко вдруг, э, так взяла и поняла, куда тебе надо и что тебе надо поменять?
Но я бы сказала, это было не резко, это скорее был такой долгий процесс, когда ты думаешь, что-то пробуешь, эм, что-то понимаешь для себя, м. А в итоге потом уже недовольство работой, оно нарастает нарастает нарастает с годами. И в какой-то момент уже д доходит до точки кипения, что ты говоришь уже: "Ну, нет, всё, я уже готов <chuckles> ко всему".
Мгм. Всё, хватит, да? Надо что-то менять.
Да, уже пора. Уже не маленькие звоночки, уже прямо колокола там бьют, <chuckles> что время перемен настало. Но у меня так сложилось, что я и уехать как бы хотела, и поэтому с работы ушла. Сказала по причине того, что уезжаю в другую страну.
Мгм. Ага, то есть ты, э, так получается с э, с пр совместила, э, приятное с приятным, да, и работа ушла, и место жительства меняем?
Мгм. Н-да. И н в магистратуру поступила, в в университет тоже. <chuckles> В другой стране, да. <chuckles>
А, то есть в другой стране, да? Прям Расскажи, как вот ты выбирала страну и как вот решилась на это? Это же прям прям нервотрёпка в выбрать, куда переехать, решиться на это, остаться без друзей, без родни.
Да. Да, это всё было, э, тоже не одно сию одноминутный процесс. Это вот тоже были долгие годы. Сначала я хотела переехать в одну страну до ковида ещё. И там пока я готовила там например, свой английский, и какие-то прочие другие документы
Мгм. Так. Да, нужная штука в других странах.
М?
Я говорю, нужно знать языки других стран, чтоб туда переехать, а то будет очень тяжело.
Да, да, языки. Да, ну там плюс экзамен требовался. И чтобы переехать по этой программе, нужно было набрать определенное количество баллов, которые зависели от твоего языка, там от т т э, твоего образования, от того, сколько лет.
Мгм. Целый целый список сложностей, да?
Да-да. Чтобы выиграть вот, э, этот с эти соревнования, скажем так. Вот. И пока я этим всем занималась, случился ковид, и страна просто закрылась <chuckles> на 2 ле да, года.
Вот это поворот, конечно, в при переезде и так неспокойно. Ещё такое.
Да, и и я вот сидела пока в ковид, тоже думала, а что же теперь делать? Как-то я уже подустала с этой страной, раз она меня не хочет видеть, наверно, следует как-то изменить свой курс, может быть.
Ну да.
Вот, и в то время я познакомилась с молодым человеком, у меня был, и он был, а, архитектор. И он тоже думал о магистратуре в Италии. Ну, потому что Италия известна своими, м, магистерскими программами по архитектуре и всё такое.
Ага, то есть ты Ты нашла себе друга, с которым можно пройти эту проблему. Ну, точнее, как бы изначально какого-то человека, с кем вы
<chuckles> Ну, это случайно получилось. Вс всё это, вся эта ситуация с переездом, наверное, это просто набор каких-то случайных событий, которые я вообще не планировала. Ну то есть, я вот с ним познакомилась, он сказал про магистратуру в Италии, а я Италию вообще никогда не рассматривала как страну, куда я хочу переехать, потому что мне казалось, там, а, слишком громко, люди слишком разговорчивые и менталитет другой, и ам
Мгм. Ну, такое что-то, да, что-то, что что-то в фильмах увидела, что-то в книгах, еще где-то составила картинку, а как на самом деле не знала, наверно, да?
<chuckles> Ну, тоже и по фильмам, да, и плюс я, м, туристом там была 1 или 2 раза. Ну так, буквально на 5 дней.
А, мгм, нет, то есть картинка у тебя все-таки какая-то была. Я был не прав, хорошо.
Ну, какая-то, ну, скажем так, минимальная, далекая от жизни. Ну, и мне, честно сказать, не очень понравилось к Ну, климат, еда, да, но остальное как-то было неблизко.
Мгм.
Но а так как молодой человек туда собирался, то я такая думаю: "Ну, и мне надо туда собраться". И решила посмотреть, а что там есть, чтобы меня заинтересовало. И нашла программу, которая меня очень сильно заинтересовала в
Мгм, а что за программа?
Ам, музыкальной инженерии, что как-то она так называется. В общем, э, инженер в области звука, скажем там.
Звучит сложно, конечно.
<chuckles> Ну она такая, очень тяжёлая, как оказалось в итоге. Ам, там была куча математики, физики, даже электроника.
Вообще неожиданно, конечно, я я я представил какие-то инструменты, ещё что-то, а там Вот так вот.
А, м, все все де все представляют, когда я называю специальность. Но это, на самом деле, больше ини инженеры, ам, но вот с сосредоточен он в области звука и с со всех сторон его изучает. И Data Science там тоже было.
Мгм.
Ам, в общем, все эти нейросети.
Это это вообще как там появилось?
С связанные с обработкой звука, например. Вот и, м, м, в общем, я нашла, мне показалось пои по описанию очень интересное. И так получилось, что я туда поступила и уехала. А молодой человек в итоге не получил визу и остался в своей стране. <chuckles>
Мгм. Мгм. Вот так вот он тебя, конечно, бро бросил одну, э, разбираться с новой страной.
Вообще. Да и не говори. Ну, то есть, э, я не планировала, не выбирала, но просто какая-то вот череда таких случайностей привела к тому, что я оказалась в этой стране. Отучилась в итоге в магистратуре, с трудом её закончила, но закончила. И, и даже нашла работу. Мгм, в какой-то степени по специальности. И, м, сейчас, после вот этих всех перемен ну, потому что я рассказываю так вкратце, на самом деле это было очень всё нервно, сложно, слёзы, не одн не одни бессонные ночи.
Молодец, молодец! Это это вызывает уважение! Мгм. Понимаю.
Вот, и, э, сейчас хочется стабильности уже после вот всего того, что случилось. Мгм. Да. <chuckles>
После всех этих передряг, да, после этих революций в одной твоей личной жизни, да.
Да, да просто получалось, действительно, 1 проблема, там какая-то 2. То визу не дали, то это, то то. И, ну в итоге, щас вроде бы, как я чувствую, что немножко плавно я приближаюсь к какой-то более-менее стабильности, и меня это несомненно радует. Перемен вот пока мне их вообще не хочется, пока я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, чтобы у меня была супер скучная жизнь, знаешь, такая на работу, там, домой что-то, книжку почитал, спать. Вот меня совершенно устраивает, оставьте меня в этом состоянии. <chuckles>
<laughs> Да. Ну ты уже рискнула, ты уже прошла большую часть этого всего нервного пути, и получается, что, конечно, щас уже хочется, как бы ну просто строить быт какой-то, да, в этой в этой новой в этой новой стране.
Да. Мгм. Да, хочется вернуть себе вот, например, э, ну, когда ты живёшь где-то на одном месте, у тебя всё под рукой. Там, н не знаю, салон красоты, мастер маникюра, а, спортзал, там
Н-да. Привыкаешь к таким местам, и появляются любимые какие-то, потом даже не хочется из них, наверное их лишаться, да, там снова переезжая куда-то.
Мгм. Да, и п потому что, когда переезжаешь, постоянно <grunts> всё новое. Надо опять заново искать весь сво всё своё окружение.
А туда тоже ходить страшно? А вдруг подстригут не так? А вдруг еще что-то не так пойдет?
Да, да, опять опять новые люди, какие-то новых врачей искать, новый спортзал, и всё это весьма утомительно, энергозатратно, и поэтому хочется вот опять найти, обустроиться и на несколько лет просто в этом немножко повариться. Кто-то, может быть, скажет: "Скука". Может быть. Но я
Скажут скажут, конечно скажут! <chuckles>
<chuckles> но я пока её выб выбираю. Я не не понимаю, на самом деле, как люди живут, э, знаешь, цифровые кочевники щас очень популярны. Они постоянно переезжают. Например, с 1 год пожили в этом месте, там 2 год туда или даже полгода. И то есть они пос постоянно меняют, э, дислокации и работают удаленно. Я не зна
Это как? Возможно, это какие-то поиски себя дополнительные что, одна страна тебя не принимает, другая как-то может Ты не чувствуешь тут ни дом, ничего и вот они ездят ездят.
Ну, это больше похоже на, не знаю, мне мне кажется, так себя сложно найти, просто меняя страну, потому что всё в итоге, в конечном итоге зависит, э, даже не от страны, на самом деле, как я поняла по себе.
А от чего?
Э, н наверно, вот я нашла себя в том, что я поменяла свой род деятельности на тот, который мне нравится. И я сейчас, несмотря на все те трудности, несмотря на то, что уровень жизни намного ниже стал, чем был в своей стране, естественно, я получаю как будто бы больше удовольств
Мгм. А, даже так, то есть уровень жизни упал, но ты более счастлива, да, стала?
Да-да, уровень жизни упал, но я ощущаю себя более счастливой. И в стране, при том, которую я не планировала и которая мне, в принципе-то и не нравилась вначале.
Мгм.
А то есть, мне кажется, если, м, постоянно, е м, просто прыгать по странам, м, при этом не прислушиваясь к себе, мгм, то в итоге всё равно будешь неудовлетворён каждый раз. И любая страна будет, э, тебе как бы не домом и н не тем местом, где ты бы хотел остаться.
То ничего не получится, да? Ты прошла интересный такой путь, полный риска. Вот, у меня вопрос возник. Как думаешь, ты можешь дать какой-то совет, вот, гипотетическому человеку, который с сейчас, вот, на нелюбимой работе, может быть, не чувствующий себя в своей стране, как ему вырваться из этого, вот, разрешить себе всё поменять?
<chuckles> Мгм. А, разрешить себе, ну, я, конечно, всеми силами бы рекомендовала всё-таки менять, м, если выбирать между остаться и уйти. Вот когда ощущаешь, что нужно уйти, то н нужно уйти, <chuckles> действительно.
Так. Мгм. Да, это так, да.
Эм, потому что есть шанс прожить, э, как бы неполноценную, неинтересную жизнь. А, жизнь у нас одна, поэтому хочется всё-таки её наполнить какими-то
М.
а, больше приятными мом моментами. И всё-таки
Прожить скучную жизнь звучит уже прям скучно сразу же.
Да, уже скучно и уже ужасно. Вдр с другой стороны, меня знаешь, что не пугало? Что я всегда могу вернуться. Ну, допустим, я попробую, у меня не получится, у меня же мою страну никто не отберёт, я всегда могу вернуться, если что.
Тоже. Очень логично, да.
И получится, а если я даже вернусь, и у меня ничего не получится, я приобрету огромный опыт. Например, опять же обучение за границей, жизни за границей, эмиграции. Даже если он будет небольшой, там 2-3 года, и потом мне он не понравится и всё, и я решу вернуться, всё равно этот опыт со мной будет. И
То есть ты это пред представляла у себя в голове как какой-то риск, но без особого риска. То есть я попробую, но всегда можно вернуться.
Ну да, то есть как бы я не рву, вот всё прям, не сжигаю мосты. <chuckles>
Мгм. <chuckles>
Э, то есть, путь назад он всё равно будет у меня. И поэтому, почему бы не попробовать, если я, по идее, ничего не теряю? Ну, теряю там что-то, конечно, финансы какие-то.
Ну, конечно, да.
Нервы, <chuckles> но
Ну, кстати, вот по финансам, я думаю Предполагаю, так сказать, что люди часто, наверно, отказываются из-за финансов поменять жизнь, хотя не факт, что у них не получится, то есть такая, западня получается какая-то.
Мгм. Э, да, и, кстати, я всё-таки бы советовала, наверно, перед переездом иметь какую-то финансовую подушку, потому что в эмиграции и так тяжело, <chuckles> но если есть деньги, то вроде бы как и полегче. <chuckles>
Мгм. Ну да, да.
А если тяжело ещё и без денег выживать еле-еле с копейки на копейку, это совсем будет уже слишком сложно. Поэтому всё-таки, да, об этой стороне надо задуматься, если есть возможность. Ну, и действительно, м, да, некоторые люди, я согласна, они боятся что-то менять, вот как раз таки, чтобы не понизить свой уровень, да, жизни, который у них есть на текущий момент.
И при этом чувствуют себя абсолютно <grunts> разбитыми какими-то, потерянными даже при этом финансовом положении.
Мгм. Да.
Спасибо тебе, спасибо. Было прям интересно.
Ну Мгм. Спасибо тебе за твои вопросы. Я тоже с радостью прям на них отвечала. <chuckles>
Не за что, пока-пока.
Пока.